Eee, bikin cari ide, cari materi karena aku juga heeh, iya, eee, apa, kemudian cari referensi kayak gitu ya karena aku kan juga, eee, ada kelas webinar kayak gitu kan jadi heeh, iya ada ngajar juga gitu kan, jadi ada kayak tutoring kayak gitu kan. Jadi dari situ sih aku biasanya cari referensi kan cepet kan, jadi kalo misalnya, kalo aku nyari sendiri bikin sendiri lama tuh mikir gitu, kan jadi aku cari di situ referensi apa aku inget oh ya ini aku tinggal tambahin gitu kan tinggal di-develop lagi lah materi-materinya kayak gitu. Penting sih sekarang asisten nomor 1 itu. <laughs>
Hmm, brainstorming jadi Kak ya? Mhm. Oh, Kakak ngajar? Keren. Mhm. <chuckles> Oke oke. Mhm mhm. Oke, nah Iya, kayaknya aku nggak bisa hidup kalau gak ada ChatGPT deh. Tapi mau diblok loh Kak di Indonesia gimana tuh, Kak? <laughs> Oh iya, bener ada DeepSeek, ada apa gitu ya, pokoknya yang yang fungsinya sama lah gitu Kak ya. Nah Kak, Kakak kan cukup sering, mmm, aktif di dunia, eee, digital lah gitu ya Kak ya, di dunia internet, menggunakan internet, tools-tools, depan laptop. Pasti kan jarang gerak nih Kak, seberapa penting sih Kakak meluangkan waktu untuk olahraga nih Kak? Dan intensitasnya seberapa sering nih Kak? Dalam dalam kurun waktu seminggu Kakak, eee, berapa hari menyempatkan waktu untuk berolahraga Kak?
Aduh cari yang lain lah banyak. <chuckles> Iya, betul. Iya. Iya. Oh, oke. Aku ada kelas. Aku ngambil seminggu 3 kali jadi di pagi itu yang masih fleksibel aku ambil kelas olahraga, jadi kayak workout gitu, pilates gitu, eee, masing-masing 1 jam, itu mereka ada 3 kali. Iya sebelum jam 8.00, jadi, eee, kadang juga ini ya, kelasnya itu jam berapa sih, eee, se se set setengah sembilan, 8.30-an. Jadi memang ada jadwal itu, jadwal olahraga itu, jadi aku atur supaya tetap ada jadwal olahraga, tetap ada jadwal yang lain gitu.
Hmm, oke. Hmm. Sebelum jam 8.00 berarti ya, Kak? Mhm.